بُصي أنا ملاحظة مشكلة كده أنا واقعة فيها بقى لي فترة، أنا شغّالة في مكان، والمكان ده يعني يُعتبر، آآ، المكان صالة كبيرة أوي، إحنا بنات وولاد مع بعض وكلنا لسّه حديثين التخرج وفي ناس يعني فوقينا شويّة، في تدرّج وظيفي، بس يعني بُصي بأمانة كده، أنا جايّة من بيئة شويّة ريفية، فإحنا عندنا عادات وتقاليد كده، اللي هو يعني ما ينفعش يبقى في صحوبية ما بين ولد وبنت، زمالة في نطاق العمل، آه تمام، لكن ما ينفعش يبقى، آمم، الحدود دي تتعدى أكتر من كده وتبقى بقى هزار وهزار بالإيد و وحركات كده يعني، لمّا اشتغلت في المكان ده لقيت الموضوع ده بيتعمل عادي، وأنا كُنت بقى للحظة كده مصدومة، آآ، مش عارفة إزاي أتعامل؟ خايفة إن أنا أقول إن أنا م ما يعجبنيش التصرفات دي وأفضل مُحتَفظة بمبادئي، خصوصًا إن المبادئ ما بتتجزأش يعني، في البيت زي المفروض في الشغل، وفي نفْس الوقت خايفة إن اللي حواليا يشوفوني كرجعية يعني ومحتاجة نصيحتِك في الموضوع ده. <coughs>
تمام. اهم. فاهماكِ. امم، مستوعبة طبعًا. بالعكس أنتِ، آآ، جميل إن أنتِ تكوني محافظة على حاجات اتربيتِ عليها، وما بقتيش ازدواجية، كده مثلًا جوّاكِ غير برَّاكِ، أنتِ جوّه مقتنعة تمامًا وإلا ما كُنتيش عملتِ ده من ب ب يعني بعيدًا عن بيئتِك الريفية وعن بابا وماما وعن كل الناس اللي هي عارفة، آآ، ومُتسِقة مع فكرتِك، آآ، كان ممكن تخليكِ مثلًا وأنتِ بعيدة كده، تعملي ال اللي اللي ما يخليكيش مختلفة أو يعني تما تمشّي الأمور يعني زي ما بيقولوا، في بيئة العمل، وده ما عملتوهوش، وده معناه إنّك مُتسِقة مع نَفْسك، جوّاكِ زي برَّاكِ، قادرة تحافظي كمان، آآ، رغم كل ال ال ال ردود الأفعال ال الغير مناسبة بالنسبة لك، فده جميل جدًا وباحييكٍ عليه طبعًا وعايزة أقول لِك إن ما فيش حد ممكن يبُص لشخص عنده المبادئ، إن هو شخص يعني بيقل ن م من نظر حد يعني. فقولي لي الأوّل ال حواليكِ بيدُّوكِ ردود أفعال مباشرة على الموضوع ده، والّا أنتِ بتحسيها كده بس من التعامل من بعيد؟
بُصّي، هُم دايمًا بيعاملوني كأن أنا القرويّة التي أبهرتها أضواء المدينة زي ما بيقولوا، يعني حتى لمّا آجي أتكلّم أو أقول حاجة أنا مقتنعة بيها، شايفة إن هي المفروض تبقى اللي بيحصل ده غيري عارفة خارج حدود المقبول أو العادي، يعني هو مش العادي إن فيه ش آآ زميل يبقى واخِد على زميلته أوي كده ويهزّر بالإيد. أنا على الأقل دي من وجهة نظَري ومن وجهة نظَر عاداتي. عايزة أقول مثلًا لمّا بالاقي حَد مثلًا بيقرّب عليَّ بيحاول إن هو يهزّر بالإيد فأقوم مبرّقة كده، اللي هو إيه، كأنّي بادّي له إنذار ما تقرّبش، فباحس إن مع الوقت هُم بقوا بياخدوا جنْب منّي، فاهمة، أو آآ لدرجة إن أنا عرِفت بَعد كده إن هُم مسميّيني عُقَدُه يعني، اللي هو إن أنا شخصية بقى معقّدة ومش easy وعارفة اللي هو، فبقيت أهزّر م على الموضوع وأقول لهم: "آه معلش أصل أنا مش من Egypt أنا من مصر عادي." أ بس باحس إن إن هُم خلاص نبَذوني يعني، عارفة، حَطّوني في حِتّة كده، آمم إن أنا مُتخلِّفة مش مُتحضِّرة وكأن تخل يعني إن أنا أسيب وأتخلّى عن مبادئي وعن أصالتي وعن يعني الحاجات اللي أنا مؤمنة بيها، آمم هو ده التَّمن اللي أنا لازم أدفَعه علشان أتأقلم وأنتمي للمكان ده. وبصراحة حاسّة بصِراع داخِلي ومش عارفة أتصرّف إزاي.
إمم. فاهماكِ. إمم. فاهماكِ. فاهماكِ. ل لأ، إن شاء الله نوصل لحَل طبعًا، أنا م لا يُمكن حد ممكن ينصح حد أو يقول له إن هو آآ الشخص دوّة لازم يتخلَّى عن مبادئه، وخصوصًا لمّا تكون مبادئ ص أصيلة كده زي اللي أنتِ بتقوليها، وalready جزء من شخصيتِك، فاللي عايزِك، عايزِك كده أهلًا بيه، اللي مش شايف إن أنتِ مُتّسِقة مع نَفْسِك وإن أنتِ آآ تُقبلي كما أنتِ يعني، فإلى لقاءٍ آخَر يعني. فالموضوع آآ غير قابل للنِقاش في إنِّك أنتِ آآ ده اللي يناسبِك وده اللي مُقتنعة بيه، فده اللي هتشتغلي عليه. اللي يقبلِك بَقى يقبلِك كده أو لأ. المشكلة إن هم زي ما أنتِ قُلتِ زملاء شُغل وبتشوفيهم كل يوم وهتتعاملي معاهم بشكل أو بآخَر آآ ما فيش مَفَر من ده. فأنتِ عشان ت يعني اليوم يعدّي ب بدون ضغط نَفْسي عليكِ، بتعملي إيه؟
بالضبط. إمم. بُصّي، م مش عايزة أقول لِك تقريبًا أنا خدت مكتب في زاوية لوحدي، يعني ما بقيتش معاهم. آمم حتّى هم ما بقوش يوجّهوا لي كلام أوي، يعني حتّى هم ممكن يهزَّروا مع بعض أو يدّوا لبعض مثلًا ال الأوراق يبادلوها بالإيد، أنا ممكن يبعتوا لي email على اللي هو ما حدّش عايز ييجي أصلًا يتكلِّم معايا. فحاسّة إن بيئة العمل ما بقتش مضبوطة. وزي ما قُلت لِك كإن أنا علشان أبقى مقبولة وِسطهم لازم أغَيَّر من من وجهة نظري، لدرجة إن في يعني حد فيهم قال لي: "بَطّلي بقى ما تبقيش مِقَفِّلة." هو الفكرة إن أنا مش عارفة، أنا مش عايزة أبان إن أنا مُصلِحة إجتماعية ولا أنا مُنتصرة لحقوق ال الآخرين، أنا بس حاطّة حدود لنَفْسي في التعامل. أتمنى كنت أتمنى إن هم فعلًا يشوفوها زي ما أنا شايفاها، إن هي مُجرّد حدود أو مبادئ ما لهاش علاقة خالص، أنا مش باحكُم عليك. بس يمكن هم ف للأسف طول الوقت شايفينّي إن أنا باحكُم عليهم. يعني فكرة إن أنا مش باعمل زيّهم وباعمل حاجة عكسهم
فاهماكِ. فاهما فده معناه إن أنتِ شايفاهم قليّلين أو إن أنتِ م طيب
بالضبط، يمكن ده اللي أنا حاسّاه. ويمكن ده اللي أنا مش عارفة ألاقي له نقطة توازن. يعني هو إحنا ما ينفعش نتعامل مع هو أنا يعني يا أنتم تبقوا نُسَخ منّي يا أنا أبقى نُسخة منّكم. مش عارفة بالض يعني ليه ما يبقاش مثلًا كل واحد أنا مش باجَرّم حد ومش باقول إن أنت مُخطِئ، أنا شايفة إن أنت عندك قناعات معيّنة أنت هتتحاسِب عليها. أنا كمان عندي قناعات، فأنا لا المفروض لا أنا أحجُر على رأيك ولا أنت تحجُر على رأيي، بس أنا مش عارفة إزاي أوَصَّل لهم الكلام والمشاعر ده من غير ما البيئة تتوتَّر أكتر ما هي متوتَّرة، فاهمة قصدي؟
معاكِ، مُتّفقة معاكِ تمامًا. ده جميل جدًا. فاهمة جدًا وم مستوعبة جدًا أنتِ عايزة ت التعامل المحترم، التعامل اللي في حدود اللي أنا شايفة إن هي تناسب الكل ولا تتعدى، يعني لو بعدنا حتى عن إنها أخلاقيات آآ قريتِك أو أخلاقيات دينِك بتقول كده، عايزة أقول لِك إن عِلم النَفْس الأوروبي بيقول فيه حاجة اسمها المساحة الشخصية، إن أنتِ يعني مثلًا اللي يتعدى آآ حدود النُص مِتر بينِك وبينه، ده هو دخَل في يا إمّا عِراك يا إمّا حُب. يعني شخص عايز يتعارك معاكِ فيقدَر ي يقرّب منِك أكتر من نُص متر، أو حد آآ قَريبِك أوي وفيه حميمية بينه بينِك وبينه فيقدَر يتعدى الحدود دي، في كُلّ الحالتين هُم مش ده أو ده. فالموضوع مش بس إن أنتِ آآ بت بتتعاملي بأصالة شخصيتِك، لأ، أنتِ بتتعاملي بالمنطق اللي بيقوله أي شعب في العالم أساسًا. طَب آآ اسمحي لي بس آآ أحط بس spot كده على إنِك بعدتِ بالمكتب فانعزلتِ، هو الأمر دوّة شوية زوّد الحالة، وشوية ما كانش الحل المثالي اللي ممكن تعمليه في مقابل اللي هم بيعملوه، لإن هُم برضه هُم مش متعديين قد ما بقدَر ما أنتِ ما ليكِ أنتِ آآ قَنَاعات معينة، وهُم ليهم القَنَاعات المختلفة؛ فبالتالي أنا مش باتعامل مع ناس عدوانيين، أنا باتعامل من ناس مع ناس مختلفة، فبما إني عايزة المختلف ده ي يقبَلني، فأنا عايزة برضه أنا أقبَل المختلف ده. فبالتالي حتّة الانعزال دي آآ ممكن ت ت تراجَعي نَفْسِك فيها، ارجعي تاني في وِسطهم، ارجعي تاني آآ بتتعاملي معاهم في حدودِك، اللي هي آآ ما تبقيش متهجمة متجهمة عفوًا، يعني وشِك بشوش وتضحكي، ب بتقبَلي الهزار المحترم منهم، بتقبَلي حدود معينة من الزمالة اللي هي إن أنا حد بييجي يهزر معايا في نُكتة ما تعدّاش فيها حدوده إطلاقًا، فأنا ه هاتقبَلها منه وأضحك وأقول له merci، و ولو عندي رد ليها حلو هاقوله. أنا أقصد ما ت ما تمنعيش آآ قَدْر القليل من ال التواصل، لإنه هي لو مشّيناها بس ورقة وقلم ومستندات وfile وemail، فإحنا كده آلات.
آه. بالضبط. امم. آه. فهمتِك. آه. إمم. فاهماكِ. بُصي هو
آآ، تعاملي بإنسانية شوية أكتر من كده معاهم، تأكدي إن هُم هيقبلوا آآ ق قَدر الفَرق أو ال قَدر الإختلاف اللي بينكم.
هو أنا بس اللي بيقلقني إن أنا ما أعرفش ألاقي نقطة التوازن، أو هُم ما يفهموش إن في حد واضح. يعني باخاف إن أنا أندمج شوية وأضحك وأهزر، فالاقي اللي قُدامي بَقى ما يفهمش، فالاقي عايزة أقول لِك زي ما حصل قبل كده، اللي هو مثلًا آآ، أول ما دخلت وابتدينا نتكلم ونضحكوا، فأنا خلاص أنا ق لقيته هو بيقر لقيت الشخص ده بيقرّب إن هو هيحط إيده بقى، عارفة اللي هو يالّا بينا نضحك وكده. ف فعشان كده هو ده بقيت على طول ح حاسة إن أنا لابسة محتاجة إن أنا ألبس الوش ده، آآ، كوسيلة آمم، دفاع، اللي هو أنت ما تتخطاش حدودك. فمش عارفة يعني إمم.
دفاع، م ماشي. بس هُم دلوقتي آآ، في المرحلة الحالية آآ، ه أنتِ اللي انعزلتِ، وأنتِ اللي آآ، الشخص اللي عايز ي ي يعمل business is business من غير أي علاقات إنسانية. لو أنتِ رجعتِ خطوة لورا شوية كده كأنِك معتذرة يعني، مش اعتذار أقصد طبعًا، كأنك يعني متراجعة سِنّة آآ، طمعًا في قبولِك في وجود لإن ده ل ل ل لإحساسِك النَفْسي، ما تبقيش مت آآ، يعني حاسة إن في تُقل كده وأنتِ رايحة الشغل، لازم يبقى في علاقات إنسانية. فحافظي على جزء العلاقات الإنسانية حتى لو بدءً بإن أنتِ ت ت تقرّبي من البنات اللي موجودين هناك، تفَهّميهم وجهة نظرِك، فيدعموكِ ق قصاد مثلًا آآ، ال الآخرين. وكمان حاولي فعلًا زي ما باقول لِك تتقبلي القَدر الخفيف من التعامل الإنساني بينهم، وهُم في المقابل بعد ال المواقف السابقة هيتقبلوا حدودِك. يعني أنتِ أديهم الرسالة دي بشكل أو بآخر، إن أنا مُتقبلة التعامل معاكم بشكل جميل، بس أنا عندي حدودي لو سمحتوا آآ، نحافظ عليها بس.
فاهماكِ. فهمتِك. أنا فاهمة، فهمت فهمت اللي أنتِ بتتكلمي فيه. بُصي بصراحة يعني أنا لمّا اتكلمت معاكِ حسيت كده إن الموضوع قابل للحل يعني، وكمان إن يعني دي مش نهاية العالم. والنصيحة اللي أنتِ اديتيها لي أنا فعلًا هاحاول أعمل بيها وأرجع خطوة كده لورا و عشان أعرف برضو أندمج، لأن أنا شكلي مطوّلة في بيئة العمل اللي أنا فيها دي، فبجد شكرًا ليكِ.
العفو على إيه، بالتوفيق إن شاء الله.